Benar, buo Iya, benar benar.
Kita pelajari yang aku pelajarin dari sekolah sebenarnya itu, kan, yang yang untuk saya sekarang ini s enggak usah jadi ahlinya, cukup, eee, logika masuk logika gitu, loh, masuk akal, kalau kita tebang banyak, gimana itu air hujan bisa keserap ke dalam gitu, kan? Disimpan untuk nanti yang di musim kemarau, gitu.
Iya iya iya. Ah! Nah, benar benar banget. Iya, gitu, kan. Makanya kan bisa aja jadi banjir, longsor gitu kan, karena memang, eee, tanamannya udah enggak ada, pohonnya udah enggak ada, gitu kan, yang menyerap air, yang menahan air gitu kan, yang akar-akar di tanahnya gitu kan enggak ada, gitu, jadi, ya, longsor, gitu. Ya, banyak, sih, sebenarnya, kan gitu dampaknya kan, kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, jadi hutannya enggak ada kan banyak pasti dampaknya gitu ke manusia, atau warga-warga yang di sekitar, gitu, kan?
Mhm. Iya. Benar benar benar. Pastilah. Mhm, karena akhirnya balik lagi ke kita, ya, seperti misalkan kerusakan ekosistemnya ya, kan apa, ya, binatangnya, tanaman tadi kalau aku bilang potong-potong itu di habitat, kan, gara-gara ditebang gitu, ke mana itu jadi hewan-hewannya, gitu, kan? Jad bisa jadi apa akhirnya? Punah. Sebenarnya, ne negara kita begitu kaya ya, aku menyayangkan, misalkan yang orang hutan itu eee, sampai suami aku bilang, "Kita musti cepat-cepat ke sana sebelum itu punah."
Iya. Iya. Iya iya, benar banget tuh. iya iya, iya. Nah, tuh dia, benar banget tuh. Punah, benar. Benar, benar. Heeh. Ah, itu dia tuh, aduh luar luar biasa tuh.
Emang bener juga sih. Itu kan kita jadi Mhm, di dia mau lihat gitu. Sama dengan hewan-hewan begitu, kok, bisa akhirnya di, apa, ai eee, yang krisislah bisa punah, gitu ke kan?
Kepikiran. Heeh heeh. <chuckles> Kek ya, kan eee, iya benar benar, iya. Iya. Benar benar benar benar, iya, wah itu Mbak, berarti maksudnya, Mbak di luar negeri aja maksudnya perhatiannya gitu banget gitu sampe, eee, ke, apa namanya, kondisi hewan di sini kan, karena memang, eee, kan mungkin karena industri, ya, jadi, kadang-kadang orang-orang enggak memperhatikan, gitu, hewan-hewan yang mungkin bakal punah, gitu, kan, kalau hutannya ditebang, gitu, kan, ya?